É, sim, eu acho que assim, foi o que aconteceu, né, comigo, de transitar, né, por por essas partes, foi porque você tem aquele senso de pertencimento de grupo, sabe. Você precisa ter, você precisa pertencer a algum grupo. Então quando
Hum. Uhum. Uhum. Todo mundo tem que ter a sua tribo, né.
<chuckles> É, pois é. E aí, o que acontecia, na minha f cidade tinha uma festa tem ainda, né, na cidade onde eu morava, uma festa muito grande de peão, uma festa agropecuária. Então a gente ia pra faculdade de chapéu e bota, fazer prova, pra ir pra <chuckles> ir pra essa festa de peão, né.
Q ah, qual era a tua cidade, que eu fiquei curiosa?
No final É no interior é no interior de São Paulo.
Ah, sim, o interior de São Paulo tem. Tem uma sim.
Sim, bastante São Paulo, é. É uma cidade no interior de São Paulo, próximo, ali, a Campinas, né, próximo a São Paulo mesmo, mas interior.
Sim, sim, sim. Tem, é que eu imaginei que fosse, ali, no Goiás, mas não, o interior de São Paulo tem bastante, é tradição.
E a gente Não, inveja, hein. É. Sim, São Paulo tem, interior de São Paulo tem Barretos, tem Americana, Jaguariuna, né, tem Bragança Paulista, grande
Uhum. Sim. Ei, quem não foi no festival de Barretos? <laughs>
Sim, Barretos, eu já fui também. <chuckles> E foi nessa época de faculdade, assim, sabe. <laughs>
Não, mas é gosto é saudável, né. É um eh, são festas saudáveis.
Que eu fui. Hum. Era muito gostoso. Só que assim, hã, né, eu fui faculdade, eu era, ali, nos 19 anos, tal, 20 anos. Terminei, e aí casei, tive filho, não sei o que, e e as minhas referências continuaram, ali, meio que no sertanejo, só que eu pendia muito para o MPB ainda, muito, assim. Que é o MPB do início.
Uhum. Aquela coisa